Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, man lernt immer so 'n bisschen dazu, zum Glück. <chuckles>
Mhm. Gab's denn einen speziellen Auslöser? Also, eine Situation, wo du wirklich gemerkt hast: „Ah, ich muss das jetzt anders machen, weil ich fühle mich so zurückgewiesen und irgendwie muss sich da was ändern?“ Oder ist das so irgendwie von selber ka passiert und du kannst eigentlich gar nicht genau sagen, was der was der Dreh und Angelpunkt war?
Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was da der Dreh und Angelpunkt war. Ich glaube, ich war einfach lange habe ich mich in einer in einem Muster gefangen gefühlt gehabt und, ähm, ich glaube, dadurch, dass ich mich zurückgezogen habe, habe ich halt angefangen, mehr mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Es gab dann vielleicht auch Phasen, wo man einfach auch niemanden zur Verfügung hatte, mit dem man reden konnte und ich glaube, dadurch, dass ich mich sehr viel damit auser selber auseinandersetzen musste, hat dann Dinge ins Rollen gebracht.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. <clears throat> Also, die Reflexion wurde quasi so 'n bisschen also, weil du mehr Zeit mit dir verbracht hast, ähm, genau, dann noch 'n bisschen angestoßen, ja.
Mhm. Genau.
Okay und was würdest du jemandem sagen, <clears throat> der vielleicht auch so sehr emotional ist wie du oder sehr empathisch, sehr einfühlsam und vielleicht mit'm ähnlichen Thema zu kämpfen hat wie du damals. Was wären dann <clears throat> so Ideen oder Tipps für die Person? Was ist vielleicht der Weg auch, dass der den Weg auch einfacher wird für sie oder ihn?
Mhm. Ich würde immer es wäre mir immer 'n großes Bedürfnis, der Person mitzuteilen oder klarmachen zu wollen, dass es absolut okay ist, sich so zu fühlen und es ist okay, sich schlecht zu fühlen und es ist auch okay, wenn es ganz lange dauert. Weil es dauert, solange es dauert und, äh, man braucht nicht versuchen, dagegen anzukämpfen. Das ist mir zum Beispiel immer ganz wichtig, äh, dann vielleicht Freundinnen oder so mitzugeben, ähm, weil das nichts bringt. Das wird's nur irgendwann nur noch schlimmer machen, weil man dann irgendwas unterdrückt und dann wird's später irgendwie noch schlimmer wieder rauskommen. Ähm, sondern dass man wirklich durch diesen durch die Emotion auch durchgeht und irgendwann ist okay und es dauert, solange es dauert.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.